هو أنتِ ازاي بقى بتعملي التوازن بين رغباتِك اللي أنتِ عايزاها، وبين التوقعات بتاعة العيلة بتاعتِك يعني؟
بُصّ، ده موضوع شائك صراحة يعني أنا آمم دايمًا باحس إنّه العيلة بيبقى عندها توقعات كده، آمم، طريق معيّن كده بيرسموه في دماغهم أنت المفروض تمشي عليه بالحرف الواحد، في أوقات معيّنة تبقى بتعمل حاجات معيّنة، ولو ما عملتش كده يبقى أنت مش يعني مش ماشي على حسب توقعاتهم، فبتبقى فيه خيبة أمل كده تحس آمم ف في عينيهم يعني.
إمم. اللي أنتِ مش آه اللي أنتِ مش عاملة حاجة صح، يعني دايمًا بتبقي حاسّة إن أنتِ عاملة حاجة غلط أو مش الحاجة اللي هُم عايزينها.
آه. آه، بالضبط، يعني مثلًا الكلية لو مش ما دخلتش كلية قمّة دي بالنسبة لهم كارثة، لو، آآ، ما يعني ما قابلتش ابن الحلال في الميعاد المعيّن يبقى كارثة برضه. آآ، اللي بعد كده بقى بعد كل ده الخِلفة برضه في ميعاد معيّن، يعني الموضوع بالنسبة لهم كده بيبقى خطوة خطوة، هُم عندهم توقعات لكل حاجة من دول، وأنت المفروض تمشي بقى زي ما هُم عايزين بالضبط، ف
إمم. بس ثواني بس، هو الحاجات ديّة أصلًا بيبقى أنتِ ليكِ تدخًّل فيها، يعني أنتِ اللي بتختاري وهُم اللي بيبقوا متوقعين كده والّا بيبقوا بتبقى إزاي يعني؟ حاجة أنتِ مالكيش حاجة أصلًا مالكيش علاقة بيها.يعني أنتِ مثلًا حتّة الكلية بتقول اللي هُم ماشي آه عايزينك تخل تخشّي كلية قمّة، تمام، هل أنتِ فعلًا كنتِ كان معاكِ التقدير أو ال الدرجات بتاعتِك كانت عالية والoption كان كان بإيدك؟ والّا هو كانت توقعاتهم فيكِ بس وخلاص؟
آه. لأ، هُم كانت توقعاتهُم، وأنا برضه كان مجموعي عالي في ثانوية عامة، فكان خلاص يعني المفروض إن أنا أكَمِّل على نَفس التوقعات دي، وآمم وأدخُل كلية قِمَّة يعني، ما كانش ينفع إن أنا أشوف حاجة تانية عايزة أعملها مثلًا، أنا كان نفسي أدخُل فنون جميلة، ومجموعي كان جايب إن أنا أخُش صيدلة، فاللي هو إزّاي ممكن أسيب إزّاي ممكن أسيب صيدلة عشان فنون جميلة؟! آآ، دَخَلت صيدلة زي ما هُم كانوا حابّين، آمم، آه، آآ، حس
امم. طب عملتِ إيه بقى؟ ياه! دخلتِ حاجة ما بتحبّيهاش عشان عشان بس ترضيهُم؟
بُصّ، هو أنا ما كُنتش كارهاها، يعني أنا أصلًا برضه كُنت باحب العلوم، وكُنت باحب الحتة دي من الدراسة، فما كُنتش كارهاها، بس هُم كانوا شايفين إن حتة فنون جميلة دي ممكن تبقى هواية على جنب، حاجة أنا باتسلّى بيها، بس مش هتبقى كويسة أوي لِمُستقبلي. فكان بالنسبة لهُم طبعًا فنون جميلة دي مرفوضة تمامًا. وآمم يعني في وقتها، أنا كُنت برضه صغيرة، وما كُنتِش عارفة أنا عايزة إيه بالضبط، فكُنت شايِفة إن اللي هُم بيقولوه ده ممكن يبقى فعلًا صح.
نصايِحهُم، اللي هُم هيبقوا خايفين عليكِ، فهُم أدرى بمصلحتِك، هُم آآ أقرب حد ليكِ وكده. طَب ما فاكرة هُم قالوها لِك إزّاي؟ يعني هُم قالوها لِك مثلًا، اللي هو بأسلوب اللي هو مش هينفع تعملي حاجة غير اللي هُم بيقولوا عليها، لازمًا تِسمعي الكلام، والّا هو كان شوية نصايح بس وخلاص؟
أ آه. بُصّ، هي كانت نصايح، بس فيها حتّة أمل كده شديد، إن أنتِ تمشِي على النصايح دي، يعني اللي هو آمم أكيد أنتِ مش هتعملي كده، وتخشي فنون جميلة يعني، ما تهزريش، يعني أكيد مش هتضيّعي تعبِك، ومجهودِك، وال والمجموع ده، في إن أنتِ تخشِ كلية ب بتاعة رسم. يعني الموضوع ما فيهوش عقل، والّا تفكير بالنسبة لهم، إن أنا أعمل حاجة زي كده. فاللي هو بيحسسوك إن ال إنه اللي أنت بتفكر فيه ده أصلًا مش منطقي بالمرّة، والا اللي أنت عايزه ده حاجة مناسبة ليك. فأنت م غالبًا بتبقى مضطر يعني، إن أنت تقبَل باللي هُم ع كانوا عايزينه، أو باللي هُم كانوا بيحلموا بيه ليك، فعشان برضه يبقى الدكتورة راحِت، الدكتورة جات، آآ آه، <laughs> بالضبط.
إمم، فهمتِك. آه اللي هو <chuckles> اللي هو اللقب ده يعني أنتِ شايفة اللقب دوّة هيبقى مفيد ليكِ أو وهتبقي مشرفاهم كمان.
لأ أنا ما كنتش شايفة إن اللقب مفيد ليّا، أنا كنت شايفة إن هو ده حاجة هتسعدهم، وهيحسوا إن هُم يعني بنتهم دكتورة وكده فيعني هي هو ده اللي كان نِفسهم فيه وحلمهم، فاهم؟ فآمم
إمم، ده اللي كان فارق معاكِ ساعتها يعني، إن أنتِ تحسسيهم إن أنتِ عملتِ حاجة هُم بيحبوها أو هُم شايفينها فيكِ، فأنتِ عملتِ كده. عايزِك بقى تقولي لي، بعد أمّا خدتِ القرار ده فعلًا ودخلتِ صيدلة، وخلصتِ الصيدلة، لقيتِ إن أنتِ فعلًا الطريق ده كان بالنسبة لِك مناسب والّا هُم كانوا شايفينِك حاجة وأنتِ شايفة حاجة تانية خالص؟
أنا عم إمم. بُص، هو وقت الكلية أنا ما كُنتش متضايقة من الدراسة، الدراسة كانت آه صعبة بس أنا كُنت حابّاها، ما كانش عندي مشكلة فيها. أنا كانت مشكلتي شوية في الشغل بقى بعد الدراسة، كُنت حاسة إنه الشغل ده مش مناسب خالص لشخصيتي، مش عايزة أكمّل فيه، ما كُنتش ح حابة أكمّل في المجال خالص. ف آآ، كُنت حاسة إن أنا، آمم يعني عملت ال ال يعني حسيت بقى بالف بإن أنا ما كانش المفروض أصلًا أدخُل الكلية، وأضَيَّع الوقت ده وسنين وتعب كتير عشان حاجة أنا أصلًا ما كُنتش في دماغي أوي ما كانتش عاجباني أوي، ف آمم حسيت ساعتها إن أنا ممكن أبقى ندمانة شوية على القرار اللي خدتُه بتاع الكلية، بس آمم، يعني ما كانش في إيدي حاجة أعملها بصراحة أوي يعني كمّلت شغل شوية في المجال، وبعدين ابتديت بقى إن أنا آمم، أرتب أنا حياتي بِراحتي يعني، الموضوع الكلية ده علمني درس برضه إن أنا مش عشان أرضي أهلي يبقى الموضوع ييجي على حسابي وعلى حساب حياتي، قرار كبير زي ده كان ممكن إن أنا أقعُد أفكر فيه أكتَر من كده.
امم. تمام. تفكري فيه أو تشوفي أنتِ الدنيا. طَب أنتِ اتخَرَّجتِ فعلًا من الكلية وخلّصتِ والّا لسه بتدرسي؟
آآ، لأ، أنا اتخرجت من الكلية فعلًا و واشتغلت بيها فترة، وبعدين، آآ، آآ، ما حبيتش الموضوع.
إيه بقى؟ قولي بقى هل كان ما حبتيش الموضوع، يعني أنت كده أصلًاً مش شغالة دلوقتي أصلًاً في، في المجال بتاعِك؟
لأ، بصراحة، آآ، سيبته بعد 3 سنين شغل. آآ، حسيت إنه كفاية أوي كده. آمم، حسيت إن أنا باتعب فيه، وفي نفس الوقت مش مرتاحة خالصk مش حاسة إن الشغل ده كان شبه شخصيتي وشبه آمم، يعني، الحياة اللي أنا عايزة أعيشهاk ما حسيتش إنه ده اللي مريحني، ف
مش مستقبلِك يعني. طب بقى قولي لي بقى في الحتة دي بالضبط، اللي هو أنتِ خلاص ما لقيتيش اللي هو شغفِك في الشغل أو ما لقيتيش نفسِك في الشغل في ال في الصيدلة. حتة ال الطريق اللي أنتِ خدتيه ده كله في الصيدلة وكده، هل استفدتِ منه بحاجة كلقب مثلًا ك العريس مثلًا عامةً كان بيبقى فيه حاجات كده اللي هو العريس أنتِ آه صيدلة فأنتِ بيتقدم لِك حد آآ نفس كليات القمة بتاعتِك. هل استفدتِ حاجة والَّا من الأول للآخر كده الموضوع ما فيهوش أي استفادة؟ وقرار أهلِك ده كان قرار غلط؟
آه. بُص، هو أنا مش مقتنعة خالص بموضوع الألقاب ده صراحة، يعني الموضوع مش هو اللي كان مخليني عايزة أدخل الكلية. أنا كنت حاسة بس إن أهلي هُم اللي كانوا مبسوطين بيه، بس أنا ما كانش فارق معايا خالص اللقب، ولا بعد لما خلصت الكلية حسيت إن هو فارق معايا في حاجة. آآ، موضوع العريس اللي بعد كده، كنت حاسة إن أنا برضو مش عايزة أختار حد فارق معاه الألقاب، لأنه، آآ، يعني الموضوع
امم.
ما لهوش أي علاقة بالشخصية و ودماغ الشخص اللي قدامك. فكنت مش فارق معايا أوي هو بيفكر يعني كان فارق معايا طبعًا هو بيفكر في إيه، بس م ما يبقاش اهتماماته الحاجات دي يعني.
الوظي اللي هو أنتِ شايفة إن الكلية مش دي الحاجة الأساسية في اختيار الزوج أو الزوجة أو الكلام ده، فيه حاجات تانية أهم بكتير.
لأ، طبعًا. آه، بالضبط، يعني ما فيه دكاترة ومهندسين كتير، بس ما تقدرش إن أنت، آآ، تتكلم معاهم وتحس إن هُم فاهمينك وأنت فاهمهم، آمم، يعني فيه حتة تواصل كده بتبقى مفقودة عادي، والناس من كليات قمة ومن نفس الكلية برضو مع بعض، يعني باحس إن ده مش شرط إنه يضمن لك إنه فيه تواصل كويس ما بين الأشخاص، فالموضوع ما كانش فارق معايا أوي. وبعدين بقى في حياتي حسيت إن أنا محتاجة إن أنا، آآ، لما يبقى عندي قرار مهم كده في حياتي، زي مثلًا الجواز والخلفة، حسيت إن أنا محتاجة، آآ، أفكر في النصايح بتاعة أهلي على مهلي جدًا، ومش كل حاجة المفروض إن أنا أطبقها زي ما هُم نفسهم أو إن هُم بيحلموا. امم. آآ
امم. زي ما هُم عايزين بالضبط، آه وكده. يعني هو دي ال الم النقطة الفاصلة اللي هو أنتِ خلاص بقيتِ تاخدي قرار أو بقيتِ تفكري مع نفسِك. طيب أنتِ شايفة بقى ال الوقت ده هو الوقت اللي خلاكِ اللي أنتِ تراجعي قراراتِك أو تراجعي حاجتِك عش من أهلِك، والَّا لقيتِ إن أنتِ خلاص كبرتِ فأنتِ اللي المفروض تاخدي القرار أصلًا؟
آمم، يعني الاتنين صراحة. ال طبعًا النضج والسن بيفرق كتير أوي في إن أنت تاخد قرار صح أو إن أنت تبقى مقتنع جدًا بالقرار اللي أنت بتاخده. وبرضو الموقف نفسه لما تعدّي بيه وتحس إن أنت أخدت قرار ما كانش مناسب ليك أوي، ومثلًا ضيّع عليك سنين، آآ، كان ممكن ت تحطها في حاجة أنت بتحبها، آآ، بعد كده بقى بتاخد بالك من قراراتك، بتحس إن أنت، لأ، عايز تفكر في الموضوع أكتر. آه، ممكن أسمع نصيحتهم، ما عنديش مشكلة. أنا لحد دلوقتي باحب أن أسمع نصيحتهم وباحب أعرف هُم بيفكروا في إيه وليه، بس مش شرط إن أنا آخد بقى بالنصيحة دي. يعني في
امم. شرط تمشي بنفس الطريق أو نفس الحاجة، أنتِ بتاخديها بس كتوجيه أو كنصيحة. طب أنتِ ما بتشوفيهمش مثلًا ممكن يزعّلوا منِك أو حاجة، عايزِك بـق برضو تقولي لي أنتِ بتعملي إيه الفترة دي، بحيث اللي أنتِ تعملي الحاجة اللي في دماغِك بس في نفس الوقت ما تزعليهمش. تعملي إيه بقى؟
بالضبط. بُص، فيه كذا حاجة، يعني لو أنا عارفة إن الموضوع ده هيضايقهم أوي و ومش هيتقبلوه أبدًا مهما إحنا قعدنا نتناقش فيه، باحاول أصلًا أتجنب إن أنا أتكلم معاهم فيه خالص، وأتجنب إن أنا أحكِ لهم عنه أصلًا. آآ، خاصةً أنا دلوقتي يعني حاسة إن حياتي منفصلة بشكل كبير عنهم، فمش لازم إن أنا أشارك كل حاجة، بالذات لو عارفة إن هُم ضدها تمامًا يعني. آآ، لو بقى حاجة فيها يعني مناقشة ممكن أقنعهم بيها، باحاول إن أنا بقى أستخدم طرق كويسة، يعني طريقة كلام كويسة، إحنا بنقعد نتناقش مع بعض، باقول لهم أنا بافكر في إيه، وليه عايزة أعمل كده، وباسمع رأيهم وبنتكلم يعني، وبعدين لما بنوصل بقى لحيطة سد، آآ، باقول لهم: "لأ، يعني مع احـت كل احترامي لنصيحتكم، بس أنا مش هاقدر إن أنا أعمل بيها عشان، آآ، الأسباب الفلانية." طبعًا في الأول كانوا مخضوضين شوية من فكرة إن أنا باخد قراراتي مهما هُم قالوا النصيحة كانت مختلفة عنها، بس ابتدوا بقى يتعودوا إن أنا بقت ليّا حياتي منفصلة عنهم. آآ، لو الموضوع
امم. امم. امم. هو أنتِ آآ قصدي اتجوزتِ يعني أو بعدتِ عنهم عايشة في مكان لوحدِك؟ امم.
آه. آه، اتجوزت وعايشة بعيد عنهم فعلًا.
طَب ولسه أصلًا كانوا هُم في حتة القرارات هُم بي بيعرفوا القرارات دي منين، يعني أنتِ بتروحي تقولي لهم مثلًا عايزة تعملي حاجة معيّنة أو كده، والّا، والّا إيه؟
آه يعني كان في فترة حتى بعد جوازي كنت باحاول إن أنا ممكن آآ آخُد رأيهم في حاجة، أسمع نصيحتهم في حاجة معيّنة، بس حسّيت إن الموضوع ما كانش مناسب أوي يعني باحس إن هُم آمم بيبقوا عايزين آآ إن أنا دايمًا آخُد بالنصيحة دي وأنفّذها، ف حسّيت إنه ده م مش حاجة مناسبة خالص إن أنا أعملها خاصةً بعد جوازي، آآ لإنه آآ ما دام هو الشخص اللي قدّامك عنده توقُّع إن أنت دايمًا هتعمل اللي هو هيقول لك عليه يبقى هي ما بقتش نصيحة يعني هي بقت آآ تدخُّل أو إنه هو أمر مثلًا، حاجة إجبارية بالضبط.
إمم. حاجة إلزامية، حاجة إجبارية يعني. طَب أنتِ بقيتِ تعملي نَفْس الحاجة دي مع جوزِك يعني بدأتِ تاخدي النصايح أو الحاجات دي مع جوزِك وتشاركيها فأنتِ شايفة اللي هو خلاص أهلِك بقى زي كده ما تقولي إن هو حاجة تانية مرحلة تانية بقى في القرارات والكلام ده والّا إيه؟
لأ هو جوزي موضوع تاني يعني هو إحنا أُسرة آآ لوحدنا منفصلة صغيّرة، فأي قرار إحنا بناخده بناخده سوا إحنا مع بعض بنفكّر فيه سوا و وبنتناقش فيه وبعدين بناخد القرار مع بعض، فالموضوع مختلف شوية عن إنه م حد بيقول لك نصيحة أو أنت عايز تنفّذ حاجة معيّنة، آمم ف فبتاخُد رأيه بس فيها لمجرّد الرأي لأ أنت أصلًا بتبقى محتاج المشاركة دي ومحتاج إن أنتم تتفقوا على حاجة ت خلاص هتنفّذوها في الآخر، فإحنا الاتنين بنبقى خلاص مقتنعين باللي إحنا هنعمله، آآ باحس إنها مناقشة بتبقى فعّالة أكتر يعني لإنه إحنا بناخد القرار مع بعض إحنا من الاتنين بنبقى موافقين عليه.
إمم. فهمتِك. إمم فهمتِك، حلو جدًا الصراحة يعني برافو عليكِ اللي أنتِ بدأتِ تاخدي القرارات مع نَفْسِك، وبدأتِ اللي أنتِ تشوفي الأنسب ليكِ والحاجات الكويسة بالنسبة ليكِ يعني، فالصراحة يعني عايز أقول لِك اللي أنا مبسوط جدًا بالكلام معاكِ وشكرًا جدًا ليكِ.
أنا كمان شكرًا جدًا ليك.